Halo.
Halo halo.
Selamat pagi pagi pagi! <chuckles>
Iya. Pagi. Wuih semangat banget kayaknya nih. <laughs>
Iya nih jam berapa nih? 05.30 ya, ya ampun. Pagi banget.
Oh, semangat lembur nggak nih tapi?
Aduh, m jangan ngomongin lembur deh, Mbak, kalo kata aku ya. Karena, ini tuh apa ya hari Sabtu ya. Jadi kemarin Jumat itu aku agak seneng karena, eee, ada p apa, ada kerjaan yang bisa pulang cepet gitu kan. Karena biasanya tuh aku ngelembur, Kak, suruh nyelesain ini nyelesain itu. Mana cuma "Makasih ya, makasih ya," gitu kan, cuma dapet makasih aja dan hikmah gitu kan. Jadi, aduh sebenernya capek juga capek banget, Kak. Jumat baru bisa tidur seharian, akhirnya nih, Sabtu Sabtu nih bisa bangun agak pagi nih, gitu.
<laughs> Gitu, heeh. Mhm. Oke, iya. Mhm. Hmm. Hah? <laughs> Aduh. Aduh, ya ampun. Mmm, ya ya, tapi kalau misalnya, setelah lembur nggak mungkin bisa bangun pagi seger ya. Apalagi kalau lemburnya nggak dibayar ya kan. <chuckles>
Bener. Nah. Itu makin sedih lagi tuh itu kalau bisa tuh seharian tuh tidur tuh ya, gitu sih.
Mhm. Mhm. Mhm, bener. Jadi bayarnya pake tidur ya, kita ngasih ngasih apa, ngasih imbalan ke diri sendiri dengan istirahat itu tadi. Tapi, iya sih sayangnya itu banyak banget perusahaan, mmm, yang, apa ya, <tsk> jadi kesannya lembur itu adalah bagian dari kewajiban si karyawan gitu loh, bukan sebaliknya gitu. Kalo kamu minta kita lembur, ya harus bayar dong gitu kan dengan, mmm, lebihnya waktu kerja yang kita berikan, ya harusnya upahnya juga lebih, gitu kan?
Mhm. Bener. Bener bener bener. Mhm? Mhm? Iya. Mhm, mhm. Nah Mhm?

Iya iya iya.
Bener, gitu. Apalagi kalau udah bahas gaji Kak, aduh itu semakin panas, gitu kan, kayak aku tuh pernah lembur sampai jam 01:30.
Wah, menarik sekali. <laughs> Aduh. Aduh. Malam? Ya ampun.
Pagi, iya. Jadi, ada 1 acara di kantorku, aku harus, eee, persiapan la la la, ye ye ye, terus, apa ya, aku lupa apa, tapi, eee, salah satunya aku harus jadi, eee, MC di salah satu acara formal dan penting di kantor itu. Jadi, aduh, itu persiapannya luar biasa, ambil baju di butik ini, ambil ini kesini, pesen ini, pesen itu. Karena, nggak ada LO-nya ya, Kak, ya, <chuckles> karena beda kan, kantornya. Jadi, wah, itu luar biasa sih, tapi untungnya ada salah satu, apa ya, mungkin kayak atasan aku yang agak baik ya, Kak. Jadi
Mmm. Mmm. Mmm. Oke. Ya, ampun. Aduh. Mmm. Mmm, iya. Wih. Heeh. Mmm.
eee, dibeliin makan tuh satu satu satu kompi itu kan, saat itu, gitu, ya lumayanlah.
Ah, oke. Iya, berarti lumayan ya? Berarti, prinsip prinsipnya sama kayak perusahaanku tadi, selama ngasih makan, <chuckles> itu nggak apa-apa nggak bayar lembur. <laughs> Tapi mending lah ya, bukan kopi sama Aqua galon kan? <chuckles> Beneran makanan. <laughs>
Mhm. Mhm? Nggak papa. <laughs> Heeh, aduh. Aduh, kalau itu mungkin udah wassalamu'alaikum ya, Kak, udah meronta-ronta gitu kan, kita, eee, asam lambung berjamaah gitu, kayaknya ya, heeh.
Iya, benar. Betul betul, mhm, langsung masalah asam lambungnya, aduh. Tapi bener sih ya, memang, mmm, lembur karena yang namanya gaji kan ya, kita kan kerja untuk dapet gaji ya, makanya yang namanya bayaran kerjaan, seperti bayaran lembur ini hal yang sangat sensitif, gitu. Jadi
<chuckles> Bener bener bener bener. Mhm? Mhm? Bener. Mhm. Iya.
eee, ya mudah-mudahan di masa depan nanti, semua perusahaan sudah bisa mulai adil, setidaknya ada kompensasi yang cukup, gitu ya, yang tidak merugikan perusahaan, tidak merugikan, eee, karyawannya juga, gitu ya.
Mhm. Mhm. Amin. Amin amin amin amin. Amin. Amin, Kak, semua aku aminin, Kak, semoga itu terjadi di kantorku ya, amin ya. <chuckles>
Mmm. Iya. <laughs> Amin, mumpung masih subuh nih, jadi kita aminin. <laughs>
Aduh, mumpung jamnya belum lewat ya, ini kayaknya aku harus ngapain-ngapain dulu nih, biar subuhku semakin bermanfaat, ya, Kak, ya.
Betul betul. Nah, bener, bener, betul, tetap semangat lah ya. <laughs>
Iya. <chuckles> Makasih loh, ya.
Pasti, iya, sama-sama.
Yuk.